Sì, sì, diciamo che non ti puoi fidare di una persona che già di base viene da te, questo l'ho imparato anche io, non ti puoi non ti puoi fidare di una persona, questa è l la mia altra coinquilina lo fa
Eh-eh. Mh-mh
che viene da me e parla male, o comunque, appena succede qualcosa, mhmm, a qualcuno, no, lei lo fa lo ma poi, anche cose s un po' stupide, quindi lo estremizza al massimo. Ehm, e quindi sì, non ti puoi fidare, diciamo, di una persona che viene da te, fa questa cosa, lo sai, e cioè, sei sicuro al 100% che poi va dai suoi amici e da altri amici e fa la stessa co sì, fa la stessa cosa con te. Cioè, io, infatti, sto aspettando di dirle tante cose, ehm, tipo, adesso mi sposto, mhmm, di città, eccetera, proprio perché non voglio che, ehm, diventa un gossip perché so che lo farebbe, capito? Quindi s sto proprio posticipando per quello.
Esatto. Mh. Esatto. Mh-mh. E lo dice. Mh-mh. Ah. <sighs> Vabbè, fallo anche per il malocchio, eh? <giggles>
Appunto, cioè, capito? Quindi io mi sto zitta, mi sto ferma, non dico niente, ehm
Esatto. Ma è questo è utile farlo, soprattutto quando sai che la gente ti mette il malocchio addosso, anche le amiche, e tu, quando capisci che non è più amica, non le dici più niente.
No, mhmm, infatti con lei, mhmm, da quando non non le dico le cose, ehm, proprio va tutto meglio, ti giuro.
Eh. <chuckles> Comunque, è stata una conversazione molto piacevole.
Ehm Sì, anche per me, anche per me. Comunque, ci dobbiamo prendere un po' di antimalocchio anche per tutte queste cose, come dicevi tu.
Eh, sì, sì, un viaggio a Lourdes per toglierci i malocchi, non lo so, fare una preghierina. <chuckles>
Esa Esatto, un po' di peperoncino, bello, qualsiasi cosa. Vabbè, dai, e allora ci sentiamo.
Sì. Va bene. Ci sentiamo, alla prossima.
Okay, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.
Ciao.